А, ну в работе это бывает, когда, например, какие-то проекты нужно сделать. Тоже с э, там сталкиваюсь со сложностью. Хочется поставить там на паузу или, наоборот, знаешь, отсрочить, э, конец. А потом как представишь или, может, что-то поменять вообще, а потом понимаешь, что в принципе это просто какая-то временная сложность, которая, да, возможно, требует больше времени сейчас для решения, но что-то там менять- и это не нужно. Нужно просто вспомнить, как вот эти первые шаги делались там до какого-то результата, и тогда всё получается как бы. Это уже были такие случаи в моей жизни там, связанные, возможно, с каким-то, а, написанием чего-то. Ну, то есть разные были случаи, но в работе я тоже это применяю. Это, знаешь, такая цитата: универсальная в моей жизни она стала. Если учесть, что уже прошло очень много лет с того момента, когда я ее услышала, и она до сих пор со мной, я думаю, что это на таком подсознательном уровне как минимум работает.
Мгм. Ну, отлично. Да. Мгм. А как ты думаешь, если бы ты ну, вот не случилась та ситуация с, э, э, учительницей, она бы тебе не не посоветовала придумать эту фразу и так далее, что бы мог могло ли что-то измениться в твоей жизни и в какую сторону? И вот ты размышляла на этот счёт? То есть что бы было, если бы? Ну так, пофантазировать, да.
Мгм. Э, я почему-то думаю, что вот те ситуации, которые случаются, м, то есть если бы она не случилась тогда, она бы случилась, наверно, попозже. Почему-то мне так кажется. Потому что мне
В той или иной степени, да, ж может быть даже другой человек какой-то подсказал тебе что-то подобное. А, а. А, то есть вы общались так регулярно, да, получается?
Да. А, я почему-то думаю, что это был бы тот же самый человек, что был бы вс А, ну, какие-то у нас были совместные там проекты там, то есть было много всякой всякой деятельности. Э, вот. Я почему-то думала, что так или иначе в каком-то ключе этот диалог бы всё равно состоялся. То есть, а, если это стала такая значимая часть моей жизни, да, вот, э, именно или, может быть, даже на меня оказала такое влияние эта цитата, значит, она зачем-то мне была дана. Вот. И я думаю, что она всё равно бы, э, до меня дошла. Возможно, да, возможно, чуть позже, а, может быть, не знаю, может быть, чуть раньше, но я думаю, что то, что мы вот
М. То есть в ль или в другой обстановке, в другой ситуации, но всё равно в той или иной степени это бы прозвучало в твоей жизни, да, и всё равно бы пришло. Мгм.
Да, да, да. Да. Я думаю, именно так.